Okay, te lo p si prende diciamo dai il il positivo anche del del no. Ma, ehm, rispetto invece a ai canali diciamo più moderni <chuckles> cioè non non di persona, quindi social, cose così, cosa ne pensi per per riguardo alla possibilità di di di avere di fare nuove amicizie e che queste amicizie siano, cioè poi reali, ecco, ecco.
<chuckles> Ma assolutamente. Mh-mh. A Sì. Siano durature. Sì, allora allora ehm, t dico, io ho conosciuto la mia attuale compagna, mhmm, su su Instagra
Sì. Ah ottimo. <chuckles>
Sì, ecco, che che è una cosa che non mi piace nel sen mhmm, nel senso che io poi nel corso degli anni mi sono desocializzato, nel senso non s non non ho più social, però in quel periodo inevitabilmente usi qualsiasi tipo <chuckles> di di di canale per ricostruirti delle relazioni e mi è capitato, essendo una persona ehm, che era amica di un mio amico ehm la pri la prima <chuckles> la prima volta le ho scritto su
Quindi, quindi è una c Sì. Okay. Certo. Sì. <clears throat> Beh, diciamo che allora era un po' calata nella realtà dai, <chuckles> però non era completamente
Sì, era sì però però io non la conoscevo per niente, non l'avevo, hm, neanche mai vista dal vivo e ho ho preso il coraggio a due mani e le ho scritto. E poi da lì, poi poi chiaramente da lì poi si è passati chiaramente a ve a vedersi e a condividere delle cose e a capire se effettivamente eravamo giusti l'un per l'altro.
Sì, sì, sì. Ah, okay. Certo. Diciamo che allora Diciamo che allora diciamo possono rappresentare un u un punto di partenza ecco i social magari poi per
Sì, sì, senza esagerare, esatto, esattamente. E e poi rendere quella conoscenza virtuale reale.
Okay.